Wah, ya, ini ya, apa, segitu berpengaruhnya ya, belajar bareng buat kamu, gitu. Tapi kamu tuh, eee, berarti kan ada nih, sisi nyaman yang kamu dapet atau kelebihan yang kamu dapet kalau kamu belajar bareng sama temen yang asik tadi, ya, dengan catatan itu, gitu, tapi, eee, grupmu banyak nggak sih? Atau emang kalau udah sama dia nih, udah tau orangnya enak, terus asik dan se se apa ya, eee, sefrekuensi juga, itu kamu sama dia terus gitu, untuk, eee, menambah produktivitas kamu? Atau kamu juga ada tim lain yang, oh, misalnya lagi bosen nih, gitu, kamu, eee, ke tim belajar ke, eee, yang lain, gitu. Itu gimana tuh kamu ngaturnya, gitu?
Mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Hmm. Kalau mengenai akunya yang bosen sih, enggak ya, karena memang aku kayak nggak mau ninggalin gitu, kalau misalnya memang gara-gara akunya yang bosen. Tapi kadang tuh lebih yang kayak menyesuaikan jadwal dia iya, kayak aku nanya, "Kamu bisanya di hari apa aja?", gitu kan, kalau misalnya cuma di beberapa hari doang, nah, hari-hari yang kosong itu mungkin aku tanyain ke temen yang lain, ada nggak yang mau belajar juga, eee, di hari ini, gitu. Jadi mungkin di ha hari Senin aku sama temen yang A, yang di hari Selasa aku sama yang B, jadi biar berkelanjutan, gitu kan. Nah, aku lebih ke yang menyesuaikan jadwal dia, cuma memang susahnya cari yang bener-bener cocok juga kayak dia, itu loh susah yang kayak nggak bisa belajar lama, aku pernah yang kayak Mmm. Udah aku jemput nih, eee, janjiannya tuh jam setengah jam 09.00-an lah, kita baru berangkat tuh jam dua belas, heeh, jam 09.00. Ngaret, aku udah nyampe di dia jam 9.00, dia yang kayak masih belum mandi, terus habis itu makan siang, nunggu gitu ya, jam 12.00 baru nyampe kafe, jam so eee, apa, ibadah segala macam jam 01.00 baru mulai kan jam 01.00, 01:30 itu, habis itu jam 03.00-an ya, udah mulai ada panggilan ibadah lagi, dia udah mulai ini, eee, "Aduh, nggak kuat nih, kepalaku udah mumet", ah, baru berapa jam. Jadi kayak aku di kafe kayak cuma 2-3 jam nih, aduh, belum dapat apa-apa, baru aja buka laptop, kayak gitu.
Mhm, heeh heeh. Wow, setia banget, Mhm. Oh. Gitu. Oh, oke. Mhm. Oh, mhm, mhm, mhm. Mhm mhm. Mhm. 09.00 pagi, mhm, oh, ngaret. Mhm. Mhm. Oh. <laughs> Heeh, oh, oke, karena itu ya, apa, oh, iya, udah udah kelamaan dulu nih, prosesnya kali ya, jadinya pas belajarnya heeh.
Mhm. Heeh. Benar, jadi aku kayak ngerasa sayang juga, gitu loh, ini udah beli minuman Rp30.000 cuma berapa jam doang, belum dapat apa-apa, gitu.
<laughs>